Ja, das ist 'ne gute Idee, äh, dass ich mit ihm, äh, richtig offen rede. Ich habe es schon paarmal versucht, ähm, und er hat auch mitgemacht, ähm, allerdings widerwillig. <laughs> Nicht wirklich, er hat das nicht so mit den Humor, das funktioniert bei ihm nicht. Ähm, aber ich ma äh, ich kann an ihm arbeiten und ihn überzeugen, dass wir das paarmal machen. Und, äh, wir müssen ja nicht jedes Jahr da mitmachen. Das habe ich mir ja selber
Ja. Wie schön, ja. Ja, echt. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Genau, mhm. Vielleicht, äh, könnt ihr auch so 'nen kleinen Kompromiss eingehen und sagen: „Okay, wir tun jetzt mal wieder so, als wären wir an Weihnachten oder Silvester nicht da“, auch wenn ihr da seid. <snorts> Und, <snorts> um einfach komplett zufällig an 'nem anderen Tag, wo's vielleicht keinen Schweinebraten gibt, sondern ganz normales Essen. Und dann kann man trotzdem noch die Zeit verbringen, hat aber nicht diesen Druck halt an dieser festgesetzten, n sich niemals ändernden Familientradition teilmach also, mitmachen zu müssen. Das wäre doch irgendwie viel lockerer und schöner.
Ja. Äh, genau. <laughs> <snorts> Ja. Ja. Ah. Ja, das ist 'ne tolle Idee. Ich, ähm ich merke schon, es ich muss und so wie du das auch vorschlägst, äh, und das war sehr gut, mit dir darüber zu reden, ganz offen, ähm, dass dass ich an meinem Ehemann arbeite und an an ihm er kann sich ändern und dass wir vielleicht nicht jedes Mal da sind. Und vielleicht kann ich an meiner Mutter auch arbeiten, dass sie mal keinen Schweinebraten macht. Daran habe ich auch schon gedacht. <laughs>
Hm. Mhm, schön. Hm, genau, genau. Du kannst die alle mal so 'n bisschen bearbeiten und so: „Mama, wie wär's denn vielleicht ganz normal mit 'ner Ente oder so?“ Dann äh, dann würde mein Ehemann auch mitessen, wäre doch schön. <chuckles> Ja, äh, perfekt. Ah, Hühnchen? <chuckles>
Ja, genau. Ja, das ist 'ne gute Idee. Ente isst er. Ich nicht so sehr. <laughs> Ja, <laughs> das ist 'ne gute Idee. <laughs> Vielen Dank.
Einfach Hühnchen für alle. Ja, genau. Oh, ich drücke die Daumen auf jeden Fall. Bearbeite die alle mal so, damit du auch mit allen schön viel Zeit bringen kannst, weil darum geht's doch im Leben, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die man liebt.
Ja. Absolut. Das stimmt. Vielen Dank. Tschüss.
Danke dir.
Tschüss.